Oo, may naranasan ako ano bumabaha tapos tapos wala ako dalang tsinelas tapos nakasapatos ako eh, ang mahal-mahal nung sapatos ko. Ginawa 'ko binuhat ano hinawakan ko yung sapatos ko tas nagpaa 'ko.
Ay yan isa pa. Mm. Hmm. Oo, yun nga lang medyo delikado 'no, magpa-paa.
Oo, delikado talaga kasi siyempre hindi mo alam kung ano yung meron dun sa tubig baha eh.
Oo. Mhm, kaya nga talaga dapat may ako naman ano depende kasi sa ano depende sa ano dito sa purpose kasi ano isa akong mananayaw, so may dala akong pang-dance kumbaga kasi 'yong 'yong aking default, hindi hindi siya pang sayaw kasi hindi makakaikot, so kailangan 'yong flat para makakaikot.
Mm. Oo. Ah, okey. Mm. Oo, totoo, totoo, eto ba, ano ang magiging oo, ah, lagi kang dalawang dala yung sapatos mo? Ay dalang laging dalawa yung sapatos mo na dala?
Mm, kaya laging dalawa yung akin Mm, mm. Ah, yung suot tapos may isang dala.
Ah, may extra oh, og okey yun, kasi ako ano eh, tamad kasi akong magbitbit ng ano, ng malaking bag. Oo.
Oo. Mabigat din, kung hindi lang para sa sayaw kasi syempre yung sayaw mapupudpud yun 'pag yung pudpud na nga sa paglalakad tapos pupudpudin ko pa sa sayaw, o 'di ba? So ano yung magiging alternatibo mong solusyon kung hindi mo talaga mahanap yung sapatos mo bago pumasok sa trabaho pero ano eh, napag-usapan na rin natin 'to eh, pero dagdagdagan pa natin, ano pa kaya?
Oo. Sabagay, oo. Oo, sabagay 'no, oo. Mm. <chuckles> O oo. Oo, siguro kung ano sabihin natin yung sapatos ko yung gagamitin ko sa trabaho, sabihin natin yun lang yung nag-iisa kong black shoes tapos hindi ko makita, siguro gagawin ko magtsi-tsinelas nalang muna ako, papasok. Oo.
Mhm. Oo. Oo, o kaya 'di ba dapat meron kaing black na rubber shoes para hindi masyadong halata o kaya yung ano 'di ba sabi mo nga bibili yung may ano, ano 'to alam mo yung easy soft?
Oo, oo, totoo. Oo, yun nga. Oo, mm. Oo, oo.
Yun medyo mura mura yun, puwedeng yun yung alternatibo mo muna.
Oo.

Oo, pero kung wala ka talagang option, siguro hindi ka hindi option sa'yo yung mag-Lalamove. Hindi rin option sa'yo na kunin yung sapatos sa kaibigan mo. Siguro ang alternatibo nalang talaga dun maghanap ka muna ng ibang sapatos. Oo.
Mm. Mm. Oo, una ano yun, tanggapin mo na kailangan mong gumastos.
<laughs> Oo. Totoo, totoo o kaya 'pag wala ka naman siguro sabihin natin yun lang talaga yung sapatos mo, manghiram ka o kung hindi ka makakapanghiram siguro talagang bumili ka nalang. Kung kailangan mo talaga.
Mm. Mm. Oo, o kaya kung hindi naman ganun ka, ka-strict, eh di magtsinelas ka nalang muna.
Oo, 'di ba. Magtsinelas ka nalang, 'di ba? Hangga't sa magawan mo ng paraan.
Mm. O yun yung talagang kahalagahan ng maraming sapatos. <laughs>
Mm. Oo, ma mahilig kasi din ako sa sapatos, kaya marami din akong sapatos. Kaya oo.
Mm. Di ako din nga din eh. Kaya lang, sabi nga sa amin dito ba't daw puro puti. Eh gusto ko kasi yung madaling ibagay na ano.
Oo.